بُص بصراحة أنا الفترة دي يعني بامر بمرحلة صعبة خالص، والموضوع يعني تقيل عليَّ أوي؛ بسبب الإرهاق اللي اللي بييجي لي من كُترالضغط المستمر في الشغل، وإن أنا باشتغل حرفيًا من غير ما باتوقّف، ولا يمكن أ أ ساعتين مثلًا في اليوم ولا ساعة، حتّى أقول لك ساعة يا سيدي في اليوم أتوقّفها كده، طول الأسبوع وطول الشهر و وحرفيًا يمكن طول آخِر 6 شهور كده الموضوع فعلًا م مأثّر معايا و وشغّال على طول بدون استمرار، أو باستمرار يعني من غير توقف وكده، فالموضوع فعلًا مضايقني بجد، ومش عارف أتصرّف إزاي، ومحتاجك تنصحني يعني أعمل إيه عشان أقدر أستعيد كده طاقتي وتوازني وأعرف أكمل في حياتي بشكل مستقر يعني أكتر؟
أيوه. آه طبعًا عندك حق طبعًا، موضوع الإرهاق ده بيبقى حاجة سيئة جدًا، وخصوصًا، آآ، لو بيأثّر عليك كمان في شغلك، فالموضوع فعلًا لازم يكون ليه حل جذري وسريع، وف وطبعًا لازم يضغط عليك، ويخ يخلّيك برضه كمان على المستوى الصحّي- في يومك عمومًا- لازم برضه بتحس إن أنت مش مرتاح أو مش مبسوط، فإن شاء الله ما تقلقش هنش هنشوف مع بعض بس إيه الأسباب الأرق الإرهاق ده، وب و وإزاي نحل المشكلة دي، فإن شاء الله ليها حل. أهم حاجة بس أنا عايز أعرف عدد ساعات اليوم معاك متوسطها كام؟ وبتشتغل كام ساعة في اليوم متوسط في المتوسط مثلًا؟
يعني بُص هو أنا أنا عدد ساعات العمل بتاعتي ثابتة، فهي هتبقى الرقم ال ال ال العادي مش المتوسط يعني المت ثابت أنا باشتغل 4 أيام في الأسبوع، آآ 8 ساعات شغل، بس فيهم 4 ساعات مواصلات يعني، فأنت لو شِلت المواصلات فهُم 8 ساعات شغل، وبالمواصلات 12 ساعة يعني شغل، فلو افترضنا المواصلات من ضمن حساب الشغل يعني، وباشتغلهم 4 أيام في الأسبوع، يعني تقدر تقول صافي شغلي 32 ساعة في الأسبوع، لكن أنا فعليًا في الشغل نفسه باشتغل 20 ساعة بس يعني، جوه ال جوه المؤسسة اللي باشتغل فيها، 20 ساعة، وال12 ساعة بيبقى وقت تفَرُغ عندي في المكان اللي أنا باشتغل فيه. بس باروح الشغل وبابقى موجود هناك بس وقت التفرغ يعني ال12 ساعة، ف فكده أنا متوسط عدد ساعاتي في الأسبوع 32 ساعة أس 32 ساعة شغل صافي من غير مواصلات.
تمام. تمام. آه. آه فهمتك فهمت، يعني أنت شغلك 8 ساعات فعلًا خم آآ يعني في الأسبوع، بد ب ب بعيدًا طبعًا عن وقت المواصلات واضح فعلًا 4 ساعات في المت في المواصلات، واضح فعلًا إن مكان شغلك بعيد، فبتاخد ساعتين في المواصلات، فده أصلًا لوحده already مرهق جدًا، فأنا أعتقد إن أنت كمان بتوصل شغل مرهق، وبعد كده بتحاول تستعيد فعلًا طاقتك تاني عشان تعرف تشت تخش جو الشغل، وخصوصًا كمان وأنت مروّح already بتبقى فاصل، وفي ساعتين كمان م في الطريق، ف ما فعلًا موضوع شكله فعلًا مأثر عليك، وعامل عليك ضغط كبير، آآ تمام بس يعني هل أنت مثلًا بسبب الطريقة بتاعة الشغل دي أو مثلًا الوقت ده كله في الشغل، هل بتحس إن يومك بيبقى كله عبارة عن شغل بدون فواصل، ما فيش أي حاجة بتفصل معاك في الموضوع؟
إمم. إرهاق آه، بعيد آه. بصراحة يعني ال أ الفواصل بتكون مش مش مُجزية أوي، يعني لو أنا بابقى قاعد في مكان بُص أنا باشتغل في الجامعة، باشتغل في التدريس وكده. ف فطبعًا ال حتى الوقت بتاع التفرغ ده بيبقى فيه مهام يومية تانية بتتعمل، مهام تخص الشغل، مهام تخص الجداول تخص الكنترول الطلبة نفسها بتيجي ت تسألني في حاجات، ف فبتحس إن هُم ال12 ساعة الفاضيين اللي في الجامعة دول، ما بيبقاش وفاضيين حقيقي، يعني بيبقى فيهم برضو تفاعل وكلام ومناهِدة برضو كتير، يعني أنا بالنسبة لي الشغل مثلًا 90% باناهد وتس ع عشرة في المِيّة باشتغل، الباقي كله مناهدة حرفيًا، أنت بتناهِد عشان توصَّل المعلومة، باناهِد عشان أقنع الطلبة بال بال بالحاجة، باناهِد عشان مشاكل الطلبة وأحلها، فكلها مناهِدة، مناهِدة، مناهِدة فالموضوع فعلًا صعب و وحاسس إن أنا عارف أنت م مضغوط عليَّ بزيادة يعني، اللي هو أنا م ليه يعني أنا باعمل ليه ده كله؟ حاسس إن الموضوع ما فيش منه فايدة حتى يعني، اللي هو أنا أنا مُستفاد إيه من الموضوع؟ آه، ماشي مُستفاد ماديًا، و و ومُستقر ماديًا الحمد لله، ولكن برضو نفسيًا مش مرتاح.
آه. هو طبعًا عندك حق يعني، هو أنت آآ واضح إن الشغل أصلًا كمان نفسه متعب، مش مجرد بس الطريق، يعني شغلك بيبقى عبارة عن حل مشاكل ومناهدات وتوصيل معلومة بقى، ومحاولات إيصال معلومة بشتى الطرق، ف و وخصوصًا في التدريس، فواضح فعلًا كمان بالإضافة إلى وقت المرا المواصلات الطويل المرهق، إن أنت كمان شغلك مرهق، آآ فعندك حق طبعًا تحس بكل ده، ولازم طبعًا توصل للمرحلة دي، ولازم يبقى عندك الإحساس ده بال بالكامل، ماتح يعني ما تحسش إن أنت عندك مشكلة، أو أو يعني أو فيك أي مشكلة، عشان أنت وصلت للإحساس ده لأ، ده الطبيعي ما تقلقش يعني، فإن شاء الله هن يعني هنحلها وهنفهم مع بعض بس المشكلة في إيه، طيب بالنسبة بقى للراحة، يعني أنت لازم تاخد أيام راحة تمام، هل لو فكرت مثلًا تاخد إجازة مثلًا، أو ف فكرت إن أنت ما تروحش مثلًا الشغل في يوم، ب مثلًا آآ لو تعبان أو أي حاجة، هل ب هل بت بتحس بالذنب، والّا ما يعني والّا ما عندكش مشكلة عادي إن أنت تاخد إجازات؟
بُص، بصراحة يعني آآ، باحس شوية يعني شوية باحس إن أنا ما كنت رُحت وانجزت اللي ورايا وخصوصًا إن أنا ورايا أ منهج ملتزم إن أنا اخلصه، فلمَّا باغيب مرة والاقي نفس الموضوع تراكم عليَّا باضطر الغي سكاشن باقي الأسبوع بقى، عشان ما يبقاش في حد سابق حد من الطلبة بتوعي لازم كلهم يبقوا ماشيين مع بعض، فبالاقي نفسي راكمت على نفسي المنهج، إن المنهج اتراكم عليَّ وأنا محتاج أخلَّصه علشان ما ازنقش نفسي في آخر الterm وأقعد أكروِت و وابقى ظلَمت الطلبة بتوعي يعني، فبيبقى الموضوع بالنسبة لي عارف أنت في نوعًا ما جزء من الظلم، إن أنا هابدأ اراكم الدنيا فأول ما هتتراكم الدنيا هابدأ اكروِت في المنهج، وهاكروِت في المنهج يعني باظلم الطلبة بتوعي، فالموضوع طبعًا بيبدأ يأثر عليَّ نفسيًا وبيحزّ عليَّ نفسيًا في حتِّة إن أنا إيه، إن أنا المفروض ما كنتش أعمل ده، ومع ذلك أنا تلاقي عندي 3 أيام في الأسبوع أجازة، بس 3 أيام في الأسبوع م ما باعرفش أعمل فيهم حاجة، ما بين إن أنا مثلًا آآ، باخدهم راحة من تعب المواصلات، واخدهم نايم، آآ، واخدهم على التليفون عمَّال العب على التليفون و و وchatting بقى وscrolling وface وinsta وبتاع وأدخل من الأبلكيشن ده أطلع من الأبليكيشن ده، فمضيّع وقتي بشكل كبير وحتى ال3 أيام المفروض أرتاح فيهم وأعمل فيهم إنجاز، و و و واريّح فيهم وكده، تلاقيني لأ عندي برضه مهام تانية باعملها برضه بجانب الحاجات دي إن أنا تلاقيني آآ، عندي تاسكات تخص الجداول مثلًا، يعني الجداول وما أدراك ما الجداول دي الجداول دي كارثة لوحدها. آه، يعني إن أنا أضبط الجداول دي كارثة ممكن تاسك واحدة مشكلة واحدة ما بين مادتين في تعارض تاخد مني 6 ساعات شغل على اللاب توب يعني حرفيًا عشان أقدر اوفر لها مكان و واوفر لها وقت مناسب يعني، حاجة زي دي بتكون م مجحفة حرفيًا، وبتتعِب أوي، يعني بتضيّع مني وقت كتير خالص في في أجازتي حتى.
آه. آه. عندك عندك حق. هو طبعًا آه يع على حسب ما فهمت إن أنت شغلك نظامي لأبعد حد، وإن أنت يعني ما ينفعش آآ يعني، ب الموضوع بيبقى عامل زي سلسلة كده مثلًا كله على بعضه، ما ينفعش تبقى حلقة فيها مفقودة، وكل يوم شغل بالنسبة لك مهم جدًا، وبيترتب عليه اللي بعديه، والموضوع فعلًا بيبقى حساس جدًا، بالنسبة للراحات والموضوع فعلًا بيبقى صعب، يعني أنت عندك حق في كل اللي أنت حسيته ده، بس خليني برضو أفهم أكتر يعني، بالنسبة للنوم، هل الإرهاق أو الضغط الشغل ده أثَّرعلى نومك؟ بيخليك مثلًا ما تنامش كويس؟ و ف وإحساسك بال بالمسئولية والضغط ده بي بيخليك نومك جودته قلَّت، والّا الموضوع ما لوش علاقة؟
لأ مأثَّر معايا خصوصًا مع المواصلات دي تبص تلاقيني، إن أنا مثلًا عايز أجهِّز سكَاشِن اليوم التاني، ما أنا راجع بقى منهك من المواصلات بتاعتي، فباضطر إن أنا أرجع أنام على طول ما ألحقش أجهِّز لتاني يوم لشرح تاني يوم، فباضطر أعمل إيه؟ أروح نايم وأصحى متأ بدري شوية أروح صاحي الساعة 00:00 مثلًا بالليل، عشان أقعد أجهِّز لغاية الصبح فتلاقي نمت 4 والّا 5 ساعات بس مثلًا في اليوم، وعلى النقيض تيجي أيام الإجازة تلاقيني نمت بال12 ساعة وال14 ساعة، مدة كبيرة أوي بتخليني صاحي جسمي كله مكسر، فاللي هو مش عارف حتى أضبط النوم على ال ال الوقت المعتدل، اللي هو في الإجازات تلاقيني نمت بال12 وال16 ساعة، وفي ال الدراسة الأيام اللي هي الشغل، تلاقيني نمت بال بال5 وال4 ساعات بس، فالموضوع عارف أنت اللي هو، آآ، دي بتعوض دي، بس المفروض يبقى الموضوع منتظم أكتر عشان ما يأثّرش عليّا لإن الموضوع بيخليني في خمول، يا إما في تعب وصداع من الصحيان بدري، يا إما خمول من كتر النوم، فاللي هو ما فيش وسط أبدًا، الموضوع فعلًا مضايقني ومش عارف أ أوازن إزاي ما بينهم بجد يع
أكيد. عندك حق فعلًا والله، يعني هو فعلًا الموضوع يعني بي بيسبب لك أكيد ضغط كتير وقُصُور كتير ف في نومك وت وأكيد في أكلك وأكيد في صحتك، وحاسس إن أنت م بسبب الضغط صحيًا مش أحسن حاجة. بس هو ما تقلقش، يعني أنا أخدت فكرة كبيرة آآ، جدًا مناسبة إن أنا أقدر من خلالها أدّيك فكرة حلوة جدًا ت تطبقها تخليك فريش مثلًا وتخليك على مدار اليوم مرتاح. و وبخصوص إن إحنا ما نقدرش نتحكم في مواعيد الشغل أو أو الساعات اللي إحنا بنقضيها في الشغل دي، ما فيش option إن إحنا نتحكم فيها، بس ف في فكرة حلوة يعني، هو طبعًا أكيد هما بيبقي بيكون في ما بين كل section و break section تمام؟ فأنت ت
يا ريت. آه، في تقريبًا 1/3 ساعة في الsection الساعتين و و10 دقايق في section الساعة.
حلو جدًا تمام. أنت في ال في الbreak ده، كل اللي عليك إن أنت هتعمله إنك تروح على مكتبك، هتقفل مكتبك وتخش جوه، هتقفل أي شاشات حواليك، هتعمل المنبه مثلًا على معاد ال الsection اللي جاي. كل اللي أنت هتعمله، هت هتقعد، هترتاح هترتاح على الكرسي، هتغمض عينيك، هتحاول إن أنت ترتاح شوية وتِطَلَع الشحن الشحنات السلبية اللي خدتها من الsection اللي كنت فيه، المجهود والتعب و والمناهدة والكلام ده كله. مع مع break ش صغير حاول إن أنت تاخد غفوة سريعة، تمام قدرت اللي هو أنت ايه مجرد تسترخي كده وتريح دماغك من من كل اللي حصل ده، هتعمل كده، ومجرد ما ييجي ميعاد الsection اللي جاي هتلاقي المنبه بتاعك رن، هتفَتَح عنيك، هتحس إن أنت فعلًا لسه صاحي من النوم، هتحس إن أنت فعلًا الدنيا أهدى معاك كتير، وإن موضوع آآ التوتر والضغط اللي كان عندك ده كله خف شوية حلوين. وك وهيخف بقى طبعًا ف بن بنسبة كبيرة في البريكات الكبيرة، وهتقدر تواظب ت ت تواصل يومك عادي بدون مشاكل، والدنيا هتحس إن أنت آآ، جسديًا مش مُنهك للدرجة دي.
حلو، آه، خالص. بصراحة، يعني هي فكرة حلوة خالص فكرة إن أنا أنعزل حتى عن الطلبة لأن أنا عايز أقول لك إن أنا فعلًا أوقات باقعد، ف بافضل قاعد في المعمل اللي أنا بَادّي فيه الsections وكده، أ أ علشان أوصِل ما بين السكشنين فباقول أقعد 1/3 ساعة هنا بدل ما أروح المكتب وكده، فبافضل قاعد في المعمل بس أنا فعلًا ال قعدتي في المعمل دي بتلم عليّا الطلبة كتير، بتخلي الطلبة تفضل تسأل وتعمل وزن بقى وصداع، فبيبقى الموضوع فعلًا صعب خالص، آه، ما بارتاحش خالص. فهو فعلًا فكرة إن أنا ال1/3 ساعة وغير إن أنا أصلًا ال ال32 ساعة شغل منهم 20 ساعة بس في 12 ساعة باكون فاضي فيهم، لو قعدت فيهم في المكتب وقفلت وريحت يعني حتى لو لو سندت دماغي على المكتب هيبقى الموضوع فعلًا مريح، فعلًا بجد. فأنا عاجباني أوي الفكرة يعني بجد، يعني حقيقي أنا آآ آه، حقيقي يعني أنا باشكرك جدًا إن أنت سمعتني، وإن أنت قدِرت تساعدني ف في حل المشكلة دي، يعني بجد يعني أنا حقيقي باشكرك على وقتك بجد.
تمام. ما بترتحش. امم. بالضبط. لا شكر على واجب، وده هنا موجود علشان أساعدك في أي وقت.